А расскажи, пожалуйста, вот что ты думаешь о гибком графике и удаленке?
Ты знаешь, я думаю, что это просто благословение Божье для многих. <chuckles>
М, ничего себе! Так, поподробней, пожалуйста. <laughs>
Да. <chuckles> Мне очень нравится такой режим. А, я в нем работаю уже достаточно долго, порядка 10 лет.
Мгм. Здорово!
А, да, и мне очень нравится. Ну, в целом, ты знаешь, изначально, моя работа была не очень, а, знаешь, такой режимной.
Мгм.
А, потому что я, а, часть своей картц карьеры проработала журналистом, а как ты понимаешь, у, э, журналистов, э, нет, знаешь, та такой строгой офисной <laughs> присутствия, да-да-да, <chuckles> вот. Но потом я работала в корпоративе. Э, ну, и, соответственно, в компании, да, у меня было с 9 до 6.
Мгм, м. Нет, а, нет графика, скажем так, да. Мгм. М. Так.
И за 4 года я так устала от этих с 9 до 6 да.
Это было в офисе, да? То есть, это именно работа физическ фа фактическая, присутствие.
Да, совершенно верно. Ну, я была начальником департамента, и у меня было как-то попроще немножко с часами присутствия, а. Но всё равно, да, вот это вот, э, каждый день в офисе ты всё равно быть должен и, в общем, это ужасно выматывает.
Мгм. А вот ты лично разделяешь понятия: гибкий график и удаленка, для этого Ну, для тебя это одно и то же или это разные вещи?
Э, для меня это разные вещи. А, потому что гибкий график- он сколее скорее подразумевает, что у тебя всё-таки есть некое физическое место, а, в котором ты работаешь, но ты можешь там появляться, да, по, э, ну, достаточно вот как раз гибкому графику, да.
Так. Мгм. То есть, это применимо и к офисной работе, и к работе на удаленке, получается. Этот термин. Мгм.
Получается, да. Да, на мой взгляд, да. Ну, даже, знаешь, мне кажется, для тех, кто работает вот какими-то сменами, да, это тоже может быть применимо. Там я не зна 2 через 2, да,- <chuckles> это вот гибкий график.
Ну наверное да, да-да. Тоже. Да. Мгм.
Вот, а удаленка, на мой взгляд, это как раз, а, работа, когда, э, вот У у меня такая была работа, компания американская, я нахожусь в Европе, а, шансов появиться в офисе у меня 0, <chuckles> поэтому, да, я работаю полностью удаленно.
Мгм. Так. Только если они заплатят большие деньги и позовут, да?
<chuckles> Да, совершенно верно. <chuckles>
Ещё и визу дадут, да, тоже.
Вот, э, но ты знаешь, удаленка, а, вот кстати, ты правильно подметил, бывает же тоже с гибким графиком, и с жестким графиком. Верно?
Мгм. Да. Получается, что ты можешь присутствовать и на удаленке, но т э, долж но, есть обязанность присутствовать с э, в какие-то часы определенные, да? То есть это как почти как в офисе, просто ты не ездишь на работу, да. Но это тоже жесткий график. Мгм.
А. Да, совершенно верно. <chuckles> То есть у тебя есть бонус, что ты не тратишь время на дорогу, а, но при этом вот у меня например есть друзья, которые работают в службе там технической поддержки компании. Ну и соответственно, да, они обязаны с такого-то по такой-то час, э, быть, э, в доступе, да, быть на работе.
Так. Мгм. Но в этом случае конечно, это важно, потому что поддержка, э, клиентов должна быть. Мгм.
Да, естественно. А вот у меня, например, всегда, наверное, удаленка была только с гибким графиком. А, <grunts> когда
И всегда ли тебе это нравилось, э- гибкий график. Или нет?
Да. Да, мне это очень нравится. Знаешь почему? Потому что я могу, а, спланировать свою жизнь так, что она не состоит только из большого куска работы, а потом ты пытаешься втиснуть туда еще что тебе в жизни интересно. <chuckles>
Мгм. Так, понятно.
А у меня это происходит так: ты поработал, потом ты идешь и гов занимаешься спортом, занимаешься языком, ещё чем-то, потом, хоп, пошел еще поработал. Ам, и на мой взгляд получается более гармоничный день.
Мгм. Да, звучит очень удобно. Да, и д действительно, гармонично звучит. А вот по твоему опыту работать, м, лучше, с ориентируясь на результат вроде там KPI, вот эти, э, всякие показатели и так далее. Или, м, на какие-то строгие часы присутствия и важнее, а, именно быть, э, в какое-то время или всё-таки выполнять какие-то показатели. И б вот поподробнее можешь
Да, понимаю. А, ты знаешь, у меня был опыт и такой, и такой. А, и скажу, что вот мне строгие часы присутствия, но вернее как, когда работа засчитывается по количеству часов, проведенных, так сказать, за компьютером.
Мгм. Оплата почасовая, да получается. Так.
Да, условно, условно, да. Э, ну бывает, да, что некоторые удаленные компании именно так, э, м, контролируют своих работников. А.
Они даже наверное устанавливают какие-то программы, да, которые постоянно контролируют, э, сколько экранного времени, да, у тебя. Мгм.
Да, совершенно верно, есть такие программы, и вот как раз именно по ним считается, а, что вот ты проработал это время или не проработал. Но, м, хочу тебе сказать, что обычно KPI вот у такой работы он очень низкий. А, хо и хотя, э, люди действительно, ну он ы не можешь в это время там сидеть, не знаю, в какой-то игрушке, или заниматься своими делами- у тебя вроде бы открыты рабочие файлы, а, но ты всё равно работаешь как-то очень медленно, неэффективно. Ты по факту отсиживаешь эти дурацкие часы.
Так. <chuckles> Мгм. Да, ну потому что платят всё-таки за часы, а не за результаты, да, получается, отчасти хотя бы, да.
Да, эт совершенно верно. И это, знаешь, какая-то очень развращающая, на мой взгляд, и неправильная мотивация. Э, я предпочитаю работать на KPI и если я такая молодец, что всё сделала за 3 часа, а не за 6, ну, значит, я- молодец, и получу денег ровно столько же, как тот, кто будет пыхтеть 6 часов над этой задачей.
Да-да-да. Да. И Когда тебе нужно заниматься своими делами, э, хобби там и так далее, да, но при этом выполня выполняешь важную, э, м, часть своей работы. А вот какие ты главные плюсы и минусы видишь для сотрудников с одной стороны, и для компаний с другой стороны? Вот с точки зрения, м, продуктивности, мотивации и и так далее, вот, а, м, в тот тот другой подход, да, как это по-твоему?
Мгм. Да. Вот смотри, мне кажется в ситуации, э, такого достаточно тотального, э, контроля со стороны работодателя, плюсов не так много, а, потому что контроль подразумевает, что тебе, ну, не совсем доверяют, скажем так, да. <chuckles>
М, Наверное, да.
<chuckles> Вот. А когда у у вас всё-таки отношения построены на KPI, на каких-то общих целях, то есть у компании есть цель, да, там заработать, получить прибыль, и у тебя есть цель тоже помочь компании заработать и самому при этом вырасти, да. Это в общем
Так. То есть в этом смысле вы идете вместе, да, и выполняете вот эту общую цель.
Абсолютно верно, да! Мы идем в ногу, и им и мне это надо. Поэтому у меня нет смысла их обманывать. И когда вот это вот отношения выстроены на взаимном уважении, а, тут и продуктивность выше, и мотивация лучше, и как бы все друг на друга, так сказать, работают. То есть мне вот больше подходят такие отношения.
Ага. Мгм. Ну здорово. А вот, э, были ли у тебя на практике в, э, твоей, м, работе, э, ну, как бы, п периоды выгорания на вот этой удаленной работе? И как ты если были, то как ты выстраивала, э, и как разграничивала всё-таки работу и личную жизнь? Расскажи, пожалуйста, поподробней.
Мгм. Да, ты знаешь, э, б бывало, наверное, я сталкивалась с 2 типами выгорания. А, первый тип, это когда ты, э, так увлекаешься работой, что ты знаешь, ты уже н даже н не следишь, какое количество часов ты, э, провел за ней. А
Да. Но при этом ты устаешь?
Да-да, ты, конечно, ты устаешь и под конец недели тебе уже ничего не хочется. У меня были несколько вот, допустим, недель подряд, когда я закрывала почти по 60 часов. А, да, э, и я знаю, что например для многих, кто работает там в Штатах- это норма, такие переработки. <chuckles> Но я поняла, что это вообще не норма, это ужасно. Я себя чувствовала разбитой, без энергии. Мне даже ничего не хотелось, да, ни спорта
Ага. Ничего себе! Так. Да-да-да. На фоне европейских 40 часов это перебор.
Да. <laughs> Вот, и, м, <smacks lips> а, соответственно, э, как только я, э, теперь, как только я вижу, что я вот начинаю как-то может быть перебарщивать с часами, всё, я резко останавливаюсь, и никаких переработок больше. <chuckles>
Мгм. Ну то есть получается, что действительно эти 40 часов они не просто так придуманы. Есть какой-то лимит у человека, когда ты, а, начинаешь уже пере н ну, пе перегорать что ли да, и слишком много энергии уходит в эту работу и н на себя уже не ст не остается энергии, да.
Ты устаешь. Да. А на самом деле, а, вот, если честно, наверное, я сейчас работаю не больше 30 часов в неделю. А, но это, знаешь, очень такие, э, м, м, <chuckles> ф фокусные часы, а когда ты вот концентрируешься, э, пов посвящаешь, да, 5-6 часов, э, работе в день, и успеваешь за это время сделать, э, очень многое. <chuckles>
Отлично. Да-да-да. Мгм. Но ведь действительно, наверное, в а, конструктивные продуктивные 30 часов в неделю- они, а, гораздо лучше и для всех: и для работника, и для компании, а, на которую ты работаешь, чтобы, а, выполнить, а, м, эту работу в срок, да, и человек не выгорает, и всем хорошо, да.
Да, я согласна. А потом, ну, на самом деле, если ты примеришь эту ситуацию на обычную офисную работу, ты же тоже там не можешь 40 часов трудиться а, не не поднимая головы. Все в перекусы, да, перекуры <chuckles> и всё прочее, да, э, также у тебя съедают, наверное, часов 10. И по факту фокусной работы остается тоже там двадцать пять, тридцать часов.
Мгм мгм. Да-да-да. А вот интересный такой вопрос. Для, может быть, человека, который, а, ищет удаленную работу, м, как бы такой, а, про правовую сторону, лайфхаки, да, дл Как это оформляется обычно? Ведь, а, многие ориентируются на плату почасовую, но вот как это формализовать, а, в плане удаленки в контракте, да. Про режим работы, или, а, почасовая, или работа как бы на результат. Вот как в твоем случае это происходит? То есть это прописано в контракте, что ты, а, не ориентируешься на часы?
Мгм. А, да, поняла. Да, скорее в контракте прописано, прописывается твоя должность. А, прописывается, что, ну вот, в целом, да, э, ты работаешь, э, ну, условно говоря, э, часы всё равно прописываются, потому что, например, ты работаешь full time, э, то есть полный рабочий день, и это подразумевается 40 часов. А, просто их никто не контролирует, э, и, м, предполагается, да, что вот есть некий объем обязанностей, а, э, которые ты должен делать, и по ним установлены, естественно, KPI и разные другие показатели. А вот за сколько ты справляешься с этими обязанностями- уже твоё личное дело, да. Кто-то справляется за 50 часов, кто-то за 40, кто-то за 30.
Мгм. Да. Да-да-да. Мгм. То есть, скорее, формально прописываются должностные обязанности, да, и, а, договоренность о том, что нужно выполнять свои функции, да, и результат какой-то, но при этом нет вот этих программ, которые контролируют твоё нахождение за монитором, например, да, как проведён и так далее.
Да, здесь вот важно как раз прописать, являешься ли ты работником на полную ставку или, например, на половину ставки. И тогда, исходя из этого, будут к тебе сформулированы, да, определённые ожидания от твоей работы.
Мгм. А вот как ты думаешь, а, ф ближайшем и отдалённом будущем, ам, м, к чему всё-таки придёт, а, б такая привычная офисная работа? Это будет какой-то больше удалённый формат работы или после ковида все, а, всё-таки в возвращаются в офис или будет какой-то гибридный, вот как ты думаешь?
Ты знаешь, вот, э, м мне даже очень сложно сделать сейчас прогноз на эту тему, потому что, а, после ковида прошло какое-то время, и всех начали активно возвращать в офисы, даже большие компании. Да, они ведь настаивают на гибридном формате, там, 2 дня дома, 3 дня в офисе. А, а сейчас уже многие компании вот недавно заявили о том, что, э, они автоматизируют большое количество работ, то есть, э, они будут увольнять людей, и теперь вообще непонятно, <chuckles> кто и как будет <chuckles> работать.
Так. Да-да. Мгм. Так. Мгм. М-да, то есть такой пересмотр, а а, рынка труда получается, да, большой и грядет скорее всего.
Да, очень серьезный пересмотр. И даже сейчас не очень ясно, а, какие профессии пойдут под нож, а какие навыки будут по-прежнему цениться, э, и в хорошо, что ты ими владеешь.
Мгм. Да, получается, что, а, нужно всё равно привыкать к тому, что постоянные изменения какие-то будут проис происходить, да. И человек должен быть готов, что, а, н там может поменяться контракт, например, да, что могут, э, попросить вписать что-то, э, как-то изменить этот формат работы и так далее.
Да, вот это, наверно, единственная бесспорная вещь в нашем мире, что тебе нужно быть готовым к, э, каким-то постоянным изменениям. И если ты не гибкий и не адаптивный, то тебе будет сложно. <chuckles>
Да, но Та, это да, очень сложно действительно. И, м, наверное, тоже самое можно сказать и про компании да? Т то есть, мы говорили про, а, работников, но и компании тоже постоянно меняются получается.
Да, да, я думаю, это работает в обе, э, стороны.
Мгм. Ну что ж, это было очень интересно, э, узнать твоё мнение по поводу удалёнки. Спасибо тебе огромное.
Спасибо. Да, мне тоже было интересно им поделиться, и отличные вопросы.
Всё, всего доброго. Пока-пока.
Пока.